<laughs>
Aí o que as músicas que uma outra pessoa colocou nunca vai chegar, né. Que até chegar lá, já acabou a festa.
<chuckles> Já foram embora ma metade das pessoas.
Exato. Então, quando foi assim mais gente, a gente acabou falando assim: "Olha, eh, coloca 1 por vez".
Certo.
Né. Por exemplo assim, ah, eu quero 1. Aí eu vou lá e coloco só 1. E daí daqui um tempo, eu eu vou lá e coloco outra.
É, assim dá para distribuir melhor e todo mundo, né, consegue, eh, presentear o outro com a música que conhece, que quer apresentar, né, que quer fazer com que as pessoas, eh, descubram, né.
Ser, ali, algo mais espaçado. Uhum. Exato. Uhum. Mas isso é muito legal, é uma troca. Isso de playlist colaborativa, eu acho uma coisa muito legal. Porque eu sempre gosto de escutar também músicas novas, estar aberta a gostar de outros ritmos, de outros cantores. Então eu gosto muito dessa troca.
Que legal. Você é bem, assim, aberta, né. Você não é fechada só pra pra tua cultura e só para o que você conhece. Ao contrário, você é uma pessoa bem aberta.
Sim. Não. Exato, eu particularmente uhum. Eu até me considero muito eclética <chuckles> no gosto musical. <chuckles>
Ah, mas é bom para você, porque quanto mais você conhecer de música, né, mais você, eh, vai estar aberta para o diferente, né. E vai vai entender mais, né, você vai poder conversar com várias pessoas, você vai ter assuntos sobre música, né, com com pessoas diferentes. Você não vai estar fechada no seu mundo, né. Como você falou do funk, né, você está mais aberta, você fala você pode falar de música francesa, você pode falar de música italiana e etcétera, né. Você não vai falar só daquilo que você conhece. Então isso aco eh, juntou elementos para o seu conhecimento de música.
Uhum. Com certeza. Sim. Exato, eu não vou estar ali na bolha. Uhum. Sim. Exato, e eu acho muito legal. Inclusive, no início desse ano, quando eu e mais 3 amigos; essa minha amiga brasileira, o italiano e o canadense; a gente foi fazer uma viagem de esqui juntos.